Eh, hum, pra ser bem sincera, não. Tênis, nem tênis de mesa chamam minha atenção. Eu acho um esportes, assim, meio chatos pra mim, <chuckles> pra ser meio sincera. Não, não sou muito fã. Respeito aquelas pessoas que gostam, claro, cada um tem um gosto diferente, mas eu prefiro ficar mais no no vôlei mesmo. E quando você estava falando de talvez voltar, eh, meio que fez um um sentido, assim, enorme, na verdade, porque se a gente for parar pra pensar, e eu vou pra academia, né, semanalmente, 4 vezes na na semana, mas eu vou meio que forçada, né. Eu vou lá, chego e eu começo a cronome cronometrar: "Eu vou ficar aqui nessa academia u uma hora ou 1 hora e meia no máximo. Bateu 1 hora e meia e eu não terminei meu exercício, não tô nem aí, eu vou embora pra casa.", essa é a minha mentalidade, né. Mas quando a gente tá num esporte coletivo, como você disse, ih, você acaba f ali se exercitando sem pensar. Você acaba fazendo 3 horas, 4 horas, e aí realmente, por a quantidade de cardio que você acaba dispensando, né, na ne nessas 4 horas é enorme e você faz com o maior prazer. Então faz super sentido isso que você falou.
Sim. Sim. Exato. Uhum. É legal, né, porque, além disso, como a gente pode observar, talvez os esportes em grupo fazem mais sentido pra você, por causa que já que o pingue-pongue e o tênis não não te chamam a atenção, talvez, seja devido a algo desse gênero. Mas o legal também disso tudo, além do de todos os os detalhes que a gente tá falando aqui, né, de você fazer mais exercícios, talvez, em tempo maior e tudo, é também poder compartilhar esse tempo com outras pessoas, né. E você comentou que tá fora tá fora do seu, eh, do seu ambiente comum, né. Parece que você mudou de país recentemente, é isso? E aí talvez com isso você também consiga até se integrar melhor aí à à comunidade que você tá tá inserida, certo?
Sim. Foi, foi. Ótima ideia. S sim, achei uma ótima ideia, realmente, porque eu até estava conversando com com uma pessoa recentemente dessa minha dificuldade de conseguir conseguir me integrar na nessa n nesse país novo, nessa cultura nova, nesses costumes locais que eu que eu acabei de chegar. Então eu acho que se caso eu procure algum curso de vôlei, eh, se seria mais fácil, né, de criar mais amizades.

Sim, com certeza. Gostei muito da sua sua ideia de voltar a fazer algum algum esporte coletivo, né. Pode ser o vôlei. Eu pensei aqui agora, talvez até, sei lá, um grupo de dança, um curso de dança, que também é coletivo, justamente para eu co eu não estar indo obrigada, como eu eu me sinto obrigada à academia. E assim eu possa passar mais tempo ali, aproveitando e conseguindo também chegar ao meu objetivo principal. Muito obrigada por me escutar e por me dar essas ideias.
Legal, sim. Sim. Disponha. Volte sempre que precisar. Tchau, tchau.

E, desde então, eh, eh, eu já entrei e saí, entrei e saí, mas nos últimos 3 anos eu tive uma regularidade legal, de ir todos as semanas pra academia. E e me forçar me esforçar no treino de força e de cardio, justamente pro meu se segundo objetivo principal que seria me manter saudável, claro que eu estou indo pra academia não só para ter um um corpo uma estética corporal legal, mas também, pra estar bem mentalmente e fisicamente. Porém, o que eu mais quero tá sendo muito difícil de alcançar.
Uhum. Sim. Entendi. E, então, é é legal você também saber que você tem esse objetivo tão claro, e, pelo que você contou da sua história que é muito legal, eh, então tem ali também um um ponto que era o esporte, né, não só o treino disso de força, você também tinha um esporte coletivo. Normalmente esportes coletivos, eles tendem a nos dar mais, a alé é claro, além do da idade que você tinha na época, mas o esporte coletivo ele tende a nos dar mais energia pra realizar aquelas ações, aquelas atividades, e além de do que você comentou, né, era sempre um cardio e tudo, então ajudava bastante. E hoje você tem espaço na sua rotina, pra caso você queira adicionar novamente um esporte coletivo? Quem sabe até mesmo retornar ao vôlei?
Sim. Olha, boa pergunta, eu nunca imaginei retornar o vôlei. Hã, eu a sim sim, teria sim. Sim, como eu sou professora, aqui na na Europa, a, <clicks tongue> a minha carga horária, ela acaba às 16h, talvez um vôlei de quadra se caso tenha algum curso aqui que dê à noite, creio que creio que sim, seria possível voltar.
Ah, hum.

Oi, eu tô com um um probleminha que tá me incomodando muito ultimamente, porque eu sou um tipo de pessoa que eu faço exercício físico, né, eu tento seguir uma rotina indo pra academia especificamente, mas eu sinto que eu tô meio, sabe, estagnada, eu não tô conseguindo chegar ali ao meu objetivo primordial.
É, entendo. Primeiramente, gostaria de te parabenizar, é muito importante manter uma rotina de exercícios, e se você já tá fazendo, eh, já é um ótimo passo. E segundo, eh
Ó, obrigada.
disponha. 2º, eh, eu gostaria de entender um pouquinho. Você, então, eh, por se sentir estagnada, você então, imagino que já tem ali um objetivo mais ou menos traçado. Esse objetivo, você consegue me dizer se ele tá ainda muito longe, se você sente que tá próximo a ele, mas não consegue alcançar? Me fala um pouquinho sobre o objetivo e o caminho que você tem percorrido ultimamente.
Sim, claro, com certeza. Gostei muito da sua pergunta. Então vamo lá. O meu objetivo primordial, eh, conseguir perder um pouco da pouchetinha, que é muito chata de sair e que eu tenho, assim, há anos na minha vida, desde que eu era adolescente
Uhum.
eh, quando eu era adolescente, eh, eu até consegui chegar ver uma diminuição, assim, eu diria até espantosa. Não foi embora, porém diminuiu muito. Só que quando eu terminei de fazer meus exercícios físicos, que na época era só jogar voleibol, né, eu fazia curso de vôlei, eh, meio que voltou
Que ótimo.
tudo de volta. E claro, demorou alguns anos assim.
Ah, eh desculpa te interromper, só só pra eu entender melhor. Então quando você só jogava vôlei, aí você se sentiu retornar, quando você parou treinos de força, é isso?
Claro. Eu eh, o o o curso de vôlei levava a gente fa fazia a gente fazermos cardio na época. Porém, eu tinha meus 13 anos de idade, né. Então o metabolismo é muito melhor.
Ah, sim, entendi. Uhum. <chuckles> Sim.
E as preocupações da vida são quase inexistentes. <chuckles>
<chuckles> É.
E então pra continuar um pouquinho minha história, só depois de uns 8 anos eu voltei a exercitar, assim, regularmente, que eu entrei pra academia.